Trotz, dass das ja eigentlich so Einzelgänger sind. Also, dü ich sehe Katzen bei mir zu Hause immer nur alleine.
Das ist 'n Mythos, das sind nicht wirklich Einzelgänger. Das wird gesagt, aber es sind sehr soziale Tiere. Die können selbstständig überleben und, äh, besser als Hunde. Hunde sind ja sehr auf den Menschen fixiert und wollen beschäftigt werden, rennen einem in immer hinterher, 'ne Katze kann das auch mal alleine, aber so im Verbund sind das sehr soziale Tiere.
Nicht? <giggles> Gut, es kommt natürlich aber auch auf die Haltung vom Hund an. Also, wenn's jetzt 'n Hofhund ist, der größtenteils draußen ist, dann kommt er ja auch gut alleine zurecht. Der freut sich
Ne, er kommt ja nicht alleine zurecht. Das ist nämlich nicht artgerecht, den irgendwo aufm Hof an 'ner Kette zu halten.
Ja, an der Kette hat ja hat ja keiner gesagt, aber, ähm <clears throat>
Na ja, aber trotzdem aufm Hof zu halten im Freien, äh, das ist auch nicht so artgerecht. Häufig ist ja dann auch so, ähm, Vernachlässigung mit im Spiel. Das ist ja auch hier in Kroatien echt 'n Problem.
Und weiß man wo die wo die vielen Katzen herkommen, also, gibt's dann mehrere Katzen oder oder Kater besser gesagt die rumstreunern und eigentlich, ähm, ich sa ich nenne es jetzt mal private Katzen, also Katzen mit mit Besitzer, ähm die sich dann vermehren oder, äh, wie ist das passiert?
Ne, die sind einfach da, die vermehren sich unkontrolliert, weil dieses Be dieses, ja, Bewusstsein, dass man am besten die Katzen dass man den Bestand kontrolliert, äh, das ist noch nicht so angekommen in der Bevölkerung. Ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren. Es gibt sehr viele tierliebe Kroaten und auch welche, die sich mit den Tierschützern, die meist ausm Ausland kommen, verbünden und da auch mithelfen. Aber so die Landbevölkerung, sage ich jetzt mal, die haben da kein Verständnis und auf kleineren Dörfern, da vermehren die sich unkontrolliert. Also, kann es sein, dass da 100e, 1.000e von Katzen rumlaufen, die nicht ernährt werden können, äh, Krankheiten entwickeln und das ist das Problem.
<clears throat> Mhm. <chuckles> Ja.